М, у меня вот тут недавно начали появляться такие сомнения касаемо моей вообще работы. В общем, в последние где-то полгода, у меня зреет мысль о том, что я хочу открыть свою компанию стартап, да, маленькую. А, вот, а. И я, честно говоря, пока что вот на стадии идеи, у меня есть такой более-менее составленный бизнес-план, но при этом я еще не предусмотрела всех аспектов. Вот по типу, там, не знаю, помещение, не помещение, сотрудники, оформление официальное, всё вот в этом духе. И сомнение это вообще в чем заключается? В том, что я не знаю, стоит ли мне начинать, скажем так, делать вот этот, э, переход с работы на, а, скажем так, открытие своей компании. Потому что, э, ну, сам понимаешь, это вот, э, всё-таки, ну, работа в с компанией это более с такая стабильная работа, естественно, и, а, там я хотя бы буду уверена в том, что у меня там будет официальная зарплата, у меня там будет на что покушать, да, че чем оплатить все мои счета. Ну, в целом, такая, знаешь, комфортная стабильность. Но при этом я понимаю, что я в этой компании не смогу дальше расти никуда, потому что там только горизонтальный рост получается. И, а, по итогу, я решила, что я вот всё-таки, э, хочу, как и раньше, вот у меня была такая мечта, скажем так, а теперь я решила ее, а, наконец-таки попробовать реализовать. Но вот сомневаюсь именно в том, а, как, когда, и, э, уходить с работы, и вообще стоит ли вот в ближайшее время это делать. А. Можешь вообще что-нить посоветовать по этому поводу, вот именно в по процессу вот этого ухода, э, может быть, как мне подготовиться к этому уходу, вот что-то вот такое, можешь сказать мне?
А, ну в 1 очередь, а, хочу поддержать тебя в том, что у тебя есть идеи и уже есть, а, какой-то бизнес-план. Это хорошо, что ты сначала пытаешься всё продумать и подготовиться, прежде чем бросаться вместо того, чтобы бросаться в омут с головой сразу. Поэтому это это правильный, э, шаг, что ты сначала пытаешься это продумать. А подскажи, пожалуйста, на какой стадии находится вообще твоя идея? Только идея или есть какой-то уже продукт от эт этой идеи и, м, э, бизнес-план, насколько он проработан? То есть понимаешь ли ты бюджет свой, количество сотрудников, которое тебе нужно, ну и так далее.
Да, да. Мгм. А, у меня есть идея, есть продукт, есть недоработанный бизнес-план, бизнес-план с точки зрения именно в большей степени, а, а, в общем материальной составляющей, да, бюджета, и, а, в том числе я еще не уверена, как мне начинать. То есть, мне начинать, вот скажем так, с себя самой пон сначала, и потом пробовать искать дополнительных сотрудников, а, либо сразу же взять, э, какой-то штат сотрудников небольшой, там, может быть, буквально 2-3 человека максимум. И вот это тоже вот у меня, <clears throat> скажем так, вызывает сомнения, потому что я понимаю, что это тоже часть бюджета, по сути, да. И вот этот момент мне нужно учесть задолго до того, как я вообще буду открываться, и в том числе учесть в самом бизнес-плане. То есть при открытии мне в от уже нужно четко понимать а, я хочу себя сотрудников на начальном этапе или я буду сама пока работать, да, и сама чем-то заниматься, продвигаться, как-то расти потихоньку, вот. И уже потом, когда появится возможность и средства именно заняться наймом. Вот это, наверное, тоже вот, видишь, одна из моих дилемм, которые вот я не могу решить, потому что, а, бюджета смотри, бюджета хватает, э, именно вот на открытие, на организацию, на всякую, всякую документацию вот эту, а, и вот на несколько месяцев существования, скажем так, меня и потенциальных сотрудников. Но в то же время, я думаю, что если, например, сотрудников найму, то, о, вот эти вот этот бюджет, он просто быстрее закончится в итоге. А насколько, а, я быстро смогу продвинуться в этой сфере, я вообщем, в общем-то, не уверена, поэтому есть вот такая вот дилемма, и очень много сомнений в этом плане.
Ну, как ты, наверное, уже знаешь, многие стартапы начинались в гараже, так сказать, на коленке, и потом развивались по ходу, а, развития продукта. Поэтому, наверное, если ты можешь начать дело самостоятельно без привлечения внешних людей, ну или там д друзья, семья и так далее, то, наверное, стоит, э, начать с минимальных затрат. Потому что деньги, а, любое количество денег, а, можно сжечь очень быстро, то есть, э, потратить, да, и при этом не начав зарабатывать. Поэтому важно начинать с, э, какого-то, с какой-то уверенности, что тебе ну на максимальное количество времени, да, этого бюджета, м, хватит. А будет ли в возможность к ну какой-то поддержки со стороны семьи, там партнеров, может быть, еще кого-то? То есть, а, м, есть ли такая вероятность, что, если что-то пойдет вот совсем не так, ну, так сказать, с голоду ты не умрешь. То есть, есть это понимание?
Мгм. М, сложно сказать, потому что я это не обсуждала ни с кем из своих близких, а, скажем так, я рассчитываю в этом плане только на себя, поэтому, э, я-то думаю, что именно с голода-то вряд ли умру, да. Но, а, как будто бы, э, эта поддержка будет касаться тока меня лично, как человека, а не как а не в целом поддержка, например, моего бизнеса, да. То есть, если, а, бизнес пойдет крахом, то мои близкие поддержат только меня конкретно, то есть они не будут мне, например, помогать это восстановить всё, да, или поддержать, если будет сложная ситуация.
Да, и Это важно это важно понимать перед началом бизнеса. То есть и если ты можешь рассчитывать только на себя- это важно какой бюджет закладывать, какие последствия и риски ты несешь. Если как бы всё зависит от тебя, если у тебя нет партнеров, то, м, лишний раз нужно всё продумать и подготовиться. А какой у тебя запас, ну скажем так, времени и насколько ты готова рисковать вообще?
Мгм. А, в плане запаса времени вот именно вот по бюджету, да, то есть насколько мне хватит примерно бюджета этого?
Да, и ну перед началом, как готова ли ты Скажем так, есть понимание: эта идея- нужно ее чем раньше, тем лучше внедрять или она уже известна на рынке, да? Или то есть Как как понимание, насколько срочно тебе нужно понимать, чтобы не упустить время, да, для развития?
М. Идея частично есть на рынке, но она не ра не до конца развита, в общем, и поэтому, э, есть, э, шанс, скажем так, попасть в нишу довольно быстро, то есть, начать ее именно развивать, улучшать и модифицировать. И, э, сама-то идея есть, конечно, да, но она, говорю, прак практически, э, на начальных вот этих вот, э, стадиях сейчас, она больше в лабораторных условиях каких-то развивается, да, не в коммерческих. И поэтому я хочу выпустить это именно на рынок на такой коммерческий, постепенно, естественно, с ну развивая внутри компании, и как-то улучшая, да, вот как я уже сказала, модифицируя. И если говорить с точки зрения того, э, будет ли она востребована, то очень высокая вероятность, скажем так. Если прям не раскрывать всех секретиков, то да, высокая вероятность. И по насчет бюджета, то и я я, э, пока что я, э, знаю, что мне точно хватит, скажем так, на полгода. Но я вот как раз таки думаю, когда мне уходить с работы, из иш ишта из исходя из того, когда я буду уходить с работы, я буду, соответственно, рассчитывать, э, мне, как бы, больше нужно денег, скажем так, э, в бюджет вложить, да, в компании- или и так хватит. То есть, если, например, я позже начну уходить, то, соответственно, я смогу ещё, как бы, добавить в бюджет, и это будет на больший срок.
Так. Мгм. Но Но ведь есть вариант, не, наверное, не уходить с работы. Есть такая вероятность, что, э, можно и работать, и развивать постепенно свой стартап. Иногда, на самом деле, это самое здравое решение, э, делать, может быть, медленнее, развивать эту идею, но при этом оставляя вот этот, э, базовый доход, который у тебя есть.
Э, я согласна в с этим, но, видишь, тут, э, такое, такая сфера вообще, где ф всё очень быстро развивается и так или иначе мне нужно будет очень большое количество времени уделять этому стартапу, развитию этой идеи, этой технологии конкретной, и здесь у меня банально просто, а, ну, вот, не хочу, не хотелось бы мне, чтобы мой фокус смещался с этого стартапа на основную работу. То есть, я бы хотела, чтобы у меня было наоборот: основной фокус на, вот, а, стартапе и да, возможно, какая-то пускай будет дополнительная работа просто, как говорится, для поддержания штанов, вот, а, просто, видишь, говорю, я хочу сосредоточиться именно на стартапе и развивать вот этот вот бизнес постепенно, в том числе и, вот говорю, технологию, а на это нужно огромное количество времени, сил, энергии и, в целом, фокус очень прям серьезный такой должен быть на это всё, ну вот. Ну, даже не знаю, да.
Так. Наверное, тогда в этом случае, если д для тебя действительно ценностью и с самым важным сейчас вот эта идея, да, и ты ею ею горишь, ты уже подготовилась. Пусть, э, ну, до конца на сто процентов нельзя подготовиться ни к чему, да. Какие-то неожиданности, и решения проблем по ходу всегда будут. Но если для тебя действительно это важно, то, м, наверное, нужно начинать. А, м. Если ты понимаешь, что полгода ты сможешь з развить, э, в той или иной степени свой продукт и у тебя хватит на это сил, то, э, если ты уже сможешь что-то зарабатывать за это время, то почему бы не начинать?
Ну да. Да-да. Мгм. Мгм. Ну вот, а как думаешь тогда, когда мне, э, уйти с работы или когда мне начать сокращать вот этот мой рабочий график, именно на основной работе. Чтобы вот, а, говорю, и средства были какие-то, да, на проживание и, в том числе, я смогла уже начать вообще что-то делать по стартапу, потому что, как бы понятное дело, не сразу, но, вот мне интересно, на какой э, через какой примерно срок мне можно начать это делать, постепенно, да, как-бы, условно, не знаю там, месяц поработала и через месяц уже постепенно начинаю там, а, сокращать рабочие дни, часы, и там ухожу там до минимума и постепенно начинаю фокусироваться на самом стартапе. Потому что, мне кажется, что сразу это делать, это в принципе, не выгодно, да еще и просто неудобно. Вот, поэтому вот какой период, как думаешь, будет самым адекватным в этой ситуации?
Если у тебя действительно есть возможность постепенно совм начинать совмещать, то это будет идеальный вариант. И, возможно, период в полгода, а, ты сможешь понять, а, как устроен, э, процесс, как пойдет или не пойдет продукт, как движется рынок и так далее. То есть, э, как ты сказал, если у тебя всё-таки есть эта возможность постепенно сокращать рабочее время и увеличивать, э, участие в стартапе, да, и з вовлеченность туда, то это будет, наверное, примерно полгода, может быть, э, таким хорошим сроком для того, чтобы принять решение.
Мгм. Да. Мгм. Да-да, спасибо за советы. Я просто, видишь, не хочу разорваться просто на обе работы поэтому как-то хочется б сбалансированно всё сделать, но ладно, да, я вот как раз таки думаю вот ка про эти полгода, так и сделаю, да, спасибо тебе большое за советы.
Конечно, конечно. Пожалуйста, обязательно обращайся еще.